Então, me conta como você equilibra o trabalho e o autocuidado?
Olha, é meio complicado, né? Fazer equilíbrio entre os 2, ainda mais quando a gente tem objetivos, traça objetivos assim.
Uhum. Sim, verdade.
Mas né, mas eu procuro, eh, me colocar limites.
Uhum. Hum. Como?
Porque se não Porque, assim, por exemplo, eu trabalho home office, né? E eu trabalho com projetos e metas.
Hum. Ok. Uhum. Entendo.
Porém é, porém eu ainda preciso s eh, equilibrar mais essas essas minhas horas de trabalho.
Uhum. Eu entendo, eu entendo. Porque vo eh, po eh, po possivelmente ou provavelmente, você acha que não equilibrar pode atrapalhar outras áreas da sua vida.
Porque, por exemplo Com certeza, com certeza. No início, eh, atrapalhava, né, porque ficava tão fixada, tão fixada na na no trabalho, e de cumprir metas, e de bater essas metas, que eu, por exemplo, eu não respondia mais mensagens dos meus amigos.
Uhum. Uhum. Uhum. Nossa!
Eu nossa, eu tenho um filho e eu não c saía mais com ele, tipo, para um parquinho durante o dia quando ele voltava da escola. É. Ou eu me largava ficava, tipo assim, por exemplo, o dia inteiro de pijama, sabe?
Hum. Ah, não pode. <laughs> Entendo. Uhum. Entendo. Então, eh, e não é fácil, né, mas realmente essas coisas acontecem quando a gente está muito dedicado, com foco, né, na, eh, em conseguir a meta ou objetivos, isso não é errado. Mas como você conseguiu encontrar um equilíbrio pra e e justamente essa meta não te atrapalhar nas outras coisas, né, pra não resolver um problema e causar outros? <laughs>
Hum, jamais. Uhum. Sim. Olha, eu comecei a perceber que, eh, eu estava deixando de comer, de me alimentar, porque eu esquecia de me alimentar. Passava horas ali eu trabalhando na frente do computador, esquecia de me alimentar. O meu filho, eh, pedia por atenção pedia por atenção, assim, eh, falava: "Mãe, você tem que trabalhar hoje, né, então eu não posso fazer nenhum barulho".
Uhum. Ai, não pode. Uhum. <laughs> É, pra não te incomodar. Mas é é é é fofo, né, você perceber que, tipo, mesmo as crianças e e menores, elas têm essa sensibilidade, né, de perceber que aquilo é importante.
Então. Sim. Sim! Mas aí depois eu comecei a pensar: "Nossa, se eu eu tinha estabelecido a minha meta, né, diária e não consegui atingir, paciência". Porque senão eu ficava muito fixada ali e aí o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E aí depois do jantar também. Então, assim, eu estava esquecendo de mim total. O cabelo começou a ficar branco, uns fiozinhos brancos. "Ai meu Deus. Ai, vou no salão? Não tenho tenho que trabalhar. Ai eu vou fazer a minha unha? Não porque não dá porque eu prefiro trabalhar, porque, né, se eu não trabalhar, não ganho".
Uhum. Entendo. Uhum. Entendo. Uhum. Exato. Uhum. Não pode. Ai meu <laughs> A pessoa e Uhum. O foco É, eu entendo. Tipo, acaba que, eh, a vida gira, meio que, em torno daquilo, e não é saudável, né? Na verdade, eh, eu acredito que nem nada que a gente faça com tanta intensidade assim, nenhuma outra área também da vida, se você que começa a afetar as outras, acaba deixando de ser saudável, né?
Exato. Isso. Porque acho que tudo que é demais faz mal, né? Tanto você trabalhar demais faz mal quanto você se querer se autocuidar demais também, eu acho que também é um exagero, sabe?
Uhum, exato. Uhum. Exato. Sim.
Faz mal. Então
Concordo, concordo totalmente contigo.
É. Hoje eu tento manter uma rotina, né, um equilíbrio entre trabalho e autocuidado para me dar um bem-estar também, pra eu poder fazer meu trabalho bem, pra eu poder render bem também no trabalho.
Uhum. Uhum. Exato. Exatamente. E é o o saudável, o correto, né, que você consiga chegar nesse equilíbrio. E e as pessoas elas se sentem muito melhor, e eu acredito também, que até, eh, o o pessoas de fora, não só de casa, mas amigos, família, quando percebem que você conseguiu chegar nesse equilíbrio, que você está bem no trabalho, que você está dando conta de outras coisas também ao mesmo tempo, eh, isso transparece né, os outros percebem também.
Sim. Exato. Em mim? Muito, todos percebem, né, quando você mantém esse equilíbrio. Hoje mesmo, eh, era um dia que eu estava planejando ficar o dia inteiro trabalhando, assim, sabe. E aí, uma mãe de um amiguinho do meu filho me mandou uma mensagem: "Ai, vamos pegar as crianças na escola hoje e ir pro McDonald's?" Aí eu pensei: "Não, não vou perder tempo no Méqui, preciso trabalhar". Mas aí me deu start: "Não, eh conversar com amigos também é uma é um autocuidado. Conversar com ver a luz do dia, levar o meu filho, brincar com os amigos". Então mas eu precisava bater essa meta. Sim.
Uhum. Hum. Uhum, entendo. Uhum. Hum, que legal. <laughs> Exato, tão Uhum, totalmente. Uhum. É se permitir eh, totalmente, você se permitindo ter aquele momento, eh, criando memória junto com ele. E eu tenho certeza que a a às vezes o ga o o o ganho financeiro, ou um ou ou uma outra questão não compensaria, sabe, tem coisas que não se pagam. Então e
Sim, exato. E eu acho que tudo muito questão de equilíbrio, né? Porque aí eu pensei: "Bom, eu vou, sim, pego ele, a gente vai no Méqui, eu converso, ali, com né, com adultos, <laughs> interajo um pouco". <laughs> Às vezes a gente precisa, né, bateria social precisa de uma
Uhum. Uhum. Sim, sim. <laughs> Boa. <laughs> Essa é necessária. Exato, é é totalmente necessário. A gente eh eh eh, faz parte da vida, né? Porque se a gente ficar só nas obrigações, né, do do trabalho, nas obrigações de casa ou nos cuidados, né, com com a família e com os problemas, a gente acaba deixando de ter esse realmente, esses momentos que são bons, né, de pra distrair.
É. Sim. Sim. E aí, eu botei uma meta de estar a ali também, né. Eu falei: "Alha, a gente fica aqui umas 2 horinhas que eu acho que são suficientes pra brincar bastante, conversar, interagir, depois a gente volta pra casa e eu volto com com a meta do meu trabalho". E aí expliquei, né, que: "Olha, hoje à noite a gente come pizza, porque meu filho quer colocar decoração de Natal já", 7 de novembro <laughs>
Hum. Sim. Uhum. <chuckles> Ah, que bacana! Mas já está perto mesmo. É é um bom momento.
E já está perto. Então, enfim então a gente pede uma pizza mais tarde super saudável as refeições hoje, né? <laughs>
<laughs> Escolhas, choices. Mas nem nem todo dia precisa ser igual o outro, né. Então se permita mesmo. <laughs>
É. Exato. Então, eu acho que é uma co também uma coisa isso entra na na questão de autocuidado, porque você está fazendo bem pra pra alma, está fazendo bem, né, pra pra tua pra tua mente, dar uma relaxada. E olha: "A gente come uma pizza enquanto coloca ali alguns enfeitinhos de Natal, vamos tentando equilibrar as coisas. E se chegar no horário ali à noite, que eu bati a minha meta ou não, vai ficar por isso e está tudo bem, eu tentei", entendeu?
Sim. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Exato, exato. Você está certíssima. Eu acho que você não pode, realmente, esquecer o quanto essas coisas são fundamentais. E você já está fazendo, sabe, é importante e isso também é autocuidado. Eh, mas me fala, eh, você tinha me dito logo no início que ficou um tempo, eh, sem pi sem pintar o cabelo ou estava com cabelos brancos, uma coisa assim. E que, possivelmente, era algo que você fazia e que estava deixando de fazer. Tem algum autocuidado que você conseguiu resgatar? Ou, inclusive, autocuidado que você incluiu, porque é permitido também, né, <laughs> incluir coisas novas, eh, pra você se sentir bem consigo mesmo? E e e independente do do trabalho da da opinião dos outros?
Sim. Uhum. Sim. Sim. Claro. <laughs> Sim, com certeza! Eu resgatei e, eh o né, o cuidados com o meu cabelo, porque meu cabelo sempre foi meu xodozinho, assim, né. Então, pra mim era <laughs> era inadmissível deixar meu cabelo descuidado porque eu não tinha tempo por conta do trabalho. E outra coisa que eu eu na verdade incluí, né, na minha rotina de home office porque quando você trabalha home office, olha, te juro, é muito, assim, cômodo, tá
Uhum. Uhum. <chuckles> Boa! <laughs> Que legal. Uhum. Não, você está certa. Uhum. Uhum. Uhum. O quê?
É é muito cômodo trabalhar no home office, porque você não se obriga a passar uma maquiagem, você não se obriga a pôr um lookinho, então é assim
Uhum. Sim, sim. Exato. Nossa. Melhor coisa, trabalhar de pijama, <chuckles> sonho <laughs> sim. <laughs>
Né, sonho. En sonho, só que você passa o dia de pijama. Você fica o dia inteirinho de pijama, né. <chuckles> Então, o que que eu faço eh, o que que eu faço agora, eu tomo eu acordo de manhã, tipo, eu vou começar às 7h30, então eu acordo às 6h, eu tomo um banho, eu lavo o cabelo, eu hidrato o cabelo, eu escovo o meu cabelo, seco. Às vezes eu co às vezes eu coloco meu pijama de novo, tá. <laughs>
Uhum. <laughs> Muito legal mesmo. Uhum. Boa. Uhum. Uhum. Não julgo, nã <laughs> sem julgamentos, <chuckles> está certo. <laughs> Uma roupa confortável, poxa.
O é o jogo, é. Depe <chuckles> depende do meu espírito. Uma roupa confortável, ali, né, um moletonzão. E aí, trabalho.
Uhum. Isso é é é bom pra compensar, também, os anos que você possivelmente trabalhou em funções que tinha que ir muito arrumado, pegar transporte, aquela agonia, então
Exato. Maquiada, de salto também, no nosso pesava, assim, sabe. Mas agora
Pois é. Você merece ter esse momento mesmo. <chuckles> Esse momento não, né, essa <chuckles> essa mudança, assim, não não precisa ser momento. <laughs>
Com certeza. <laughs> Quan quando eu não coloco pijama, eu não coloco pijama de volta quando, por exemplo, assim, eu começo a trabalhar 7h30, 7h30, 8h, mais ou menos.
Hum. Entendo.
Quando eu sei que ao meio-dia e meia, eu tenho 13h eu tenho que buscar o meu filho na escola, quando é dia de eu ir buscar o meu filho na escola. Então eu já me visto, eu já fico pronta.
Entendo. Ah, certo. É, praticidade, né.
Sabe. Sim, além da praticidade, já me dá aquele sabe, aquele up, assim, aquela coisa: "Ah, esto estou indo trabalhar, eu já eu me"
Uhum. Exato. E e a sensação de tipo: "Vou trabalhar, mas d eu tenho uma outra obrigação daqui a pouco", tipo, já está <chuckles> pronta para os 2.
Sim. E também e também me dá uma sensação de pertencimento ao trabalho, sabia?
Sim. Entendo.
Me dá uma sensação de: "O meu trabalho é importante, eh, preciso me dedicar, e e eu sou uma profissional." Então
Uhum. Uhum, entendo. É, não, faz faz faz todo o sentido, é realmente, né, eu acho que, eh, as pessoas em home office d deveriam, quem não faz, ter ta mesmo essa essa e e esse ritual de, tipo, organizar a sua mesa, deixar de de um jeito que realmente desligue do fato de que você está na sua própria casa, mas que naquele momento, naquele espaço, é é é corporativo, né, de certa forma. <chuckles> Às vezes é importante.
Sim. Exato, não deixa de ser o seu escritório, né. Não deixa de ser, então não é porque hã, não é porque é home office, que tem que ser bagunça. <laughs>
Uhum. Não, é verdade, totalmente.
E também, não é porque é home office, que você precisa trabalhar 10, 12 horas por dia, entendeu.
Exato. Eh, tem que se equilibrar, porque e em alguns casos e na e e mui e na maioria dos casos, eu acho, quando, eh, se existe um trabalho em excesso, a qualidade também, às vezes, não é a mesma, né. Eh, então
Uhum. Não, jamais, jamais. É muito complicado, é
É, como profissional a gent eh u eh, eu a eu imagino me fala, na verdade, eh, você se preocupa, né, com com essa questão, eh, de, por exemplo, "Ai, eu v quero f eh eh, produzir o meu melhor, e tipo, que o se o meu melhor hoje não for, tipo, eh eh eh, não sei, 8 horas de trabalho por dia, o meu melhor hoje for 6", mas você tem aquela garantia de que está fazendo uma coisa legal, né, para o seu perfil profissional também, não só pra empresa.
Uhum. Sim. Sim, super, eu sou muito assim sabia? Eu sei o dia que eu não estou bem, que eu vejo que eu não estou entregando tanto, eu prefiro fazer menos, produzir menos, porque eu prefiro qualidade do que quantidade. Eu tenho, eu tenho. Não vou ser hipócrita de falar que eu não tenho a minha meta pessoal.
Ah, que legal. Hum. Entendo, entendo. Faz sentido. Uhum. Sim, tem tem que ter. Uhum.
Tá, de quantidade, de produtividade, né? Tenho e ela não é baixa. <laughs> A minha meta pessoal. É.
Sim, sim. Ah que bom, né? Você se desafia. Está certíssima. Uhum.
Sim, com certeza, me desafio. Só que, quando eu vejo que não está num dia legal ou que eu tenho tipo, ah, muitos compromissos no dia como um uma visita médica, sabe, um exame ou alguma coisa relacionada ao meu filho ou alguma coisa assim, eu não fico sofrendo mais por isso, já sofri mas não sofro mais. <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Entendo. Sim, sim. Entendo. Boa. É isso. Isso é maturidade profissional, sabia? Porque vo você acaba se aprendendos da sua função, acaba aprendendo, eh, sobre si próprio e sobre a empresa. É um misto, na verdade de de muita coisa, né? É bacana quando esse equilíbrio é alcançado mesmo.
Sim. Sim, exatamente. Sim, exatamente. A gente tem que buscar esse esse tipo de equilíbrio, porque se não a gente fica doido da cabeça, sabe? "Saúde mental, hum, o que é isso? Eu nunca nem vi." Sabe? Então, acho que a gente precisa cuidar da saúde mental da gente também, né? A gente pre não só do corpo, assim, como da mente também.
Uhum. <giggles> Sim. To totalmente. Exato. Exatamente. É é meio que não não é uma receita de bolo, mas meio que todo mundo tem que, eh, tom ter esses esses pequenos cuidados com cada área da vida para que as coisas fluam bem e melhor, né?
Sim, porque às vezes as pessoas elas estão ali sempre no trabalho, assim: "Ai, 10, 12h por dia porque tenho meus boletos, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo." Só que o trabalho está te sugando tanto, tanto, que você não está tendo tempo nem de pensar, nem de procurar estratégias, né, para mudar ali aquela situação. Então você precisa de um tempo também para pára se organizar, para fazer as suas estratégias e para cuidar de você também. Se não as coisas não funcionam, né?
Uhum. Exato. Uhum. Exato. Totalmente. É. Verdade. Eu concordo contigo totalmente, viu? E olha, muito obrigado por compartilhar comigo a a sua suas visões do trabalho, de autocuidado também e foi muito divertido falar com você.
Obrigada. Eu também adorei. Adorei mesmo. Até a próxima.
Até.